ये बताइए आप जब भी ख़ाना बनाते हैं तो मतलब कौन-सा तरीक़ा है जो आपके ख़ाने को और भी ज़्यादा ज़ायकेदार बना देता है? मतलब होता है ना कई लोगों के बगार मतलब तड़के का तरीक़ा अलग होता है। कोई मध्यम आँच पर बनाता है या फ़िर कोई तली हुई चीज़ें बहुत अच्छे से बना देता है। तो आपके ख़ाना बनाने का सबसे पसंदीदा तरीक़ा क्या है?
देखिए मुझे ख़ाना बनाने में सबसे एक तो अच्छा लगता है कि मुझे तसल्ली से वक़्त चाहिए। किसी भी चीज़ को बनाने का हाँ, मैं जल्दबाज़ी में कुछ नहीं बना सकता। और कम से कम जल्दबाज़ी में अच्छा तो कतई नहीं बना सकता।
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> जी, बिल्कुल।
आराम से, तसल्ली से वक़्त लेकर क्योंकि अ, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर भूननी है कोई चीज़ बनाते हुए मसाला। तो वो आप धीमी आँच पे जब तक दे जब देर तक भूनते हैं ना, तभी उसका असली स्वाद निखर के आता है। तो <chuckles> तो वक़्त चाहिए।
जी। हाँ। ये है देखिए। बिल्कुल। जी। तो ये बताइए कि आपने तरीक़ा तो बता दिया कि आप मध्यम आँच के ऊपर बनाते हैं। तो ऐसी कोई डिश है जो मतलब आप बनाते हैं तो वो लोग सब कहते हैं कि हाँ बस ये आप ही बनाते हैं बहुत ख़ास कोई डिश हो अगर? तो बताइए ना और उसे बनाने का तरीक़ा क्या है? मतलब कैसे बनाते हैं? छोटे-छोटे कोई आपके ख़ुद के ही नुस्खे हैं, जो उसे इतना ज़ायकेदार बना देते हो।
हाँ, ये थोड़ा-सा मतलब अपनी तारीफ़ अपने ही मुँह से ही करना हो जाएगा। लेकिन <chuckles> फिर भी अ, मेरे हाथ का बनाया मटन अ, अभी तक जिन-जिन लोगों ने खाया है, उन्हें पसंद आता है वो, और वो बार-बार कहते हैं कि, "वो खिलाइए अ, मटन बनाकर।"
जी, कर सकते हैं, बिल्कुल। <laughs> अच्छा। अच्छा। तो कैसे बनाते हैं उसे आप? कोई खास मसाला बनाते हैं उसके लिए या कोई तरीका है?
हाँ। अ देखिए, मसाला तो कोई भी ऐसा अलग-सा नहीं होता। सारे मसाले सबको पता हैं। ये फ़ूड व्लॉगर में ने चला दिया है कि हाँ, सीक्रेट मसाला, सीक्रेट मसाला, जबकि मसाले तो सारे, सबको नाम पता है। कोई ऐसा सीक्रेट मसाला नहीं होता। हाँ, तरीका थोड़ा अलग हो जाता है बनाने का, सबका। मेरा तरीका ये है मटन बनाने का। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मटन और प्याज़, लहसुन, ये सब एक साथ डालते हैं या पहले ही मटन डाल देते हैं तेल में, और बाद में उसमें प्याज़, लहसुन मिलाते हैं। मेरा तरीका ये है कि मैं प्याज़ और लहसुन अ, ये सारी चीज़ें काट के, पहले कुकर में थोड़ा-सा तेल डाल के, तेल गर्म हो जाए, तो उसमें जीरा वगैरह डाल के, जीरा, तेज पत्ता, और इसके बाद प्याज़, लहसुन उसमें डाल के, थोड़ा-सा एक-आध बार चला दिया और फिर थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा और बहुत उम उम, नाम मात्र का पानी डाल के अ, कुकर का ढक्कन लगा देता हूँ मैं।
अच्छा। हाँ, <laughs> ये तो है। बिल्कुल। जी। जी। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, सिर्फ़ मसाले को ही आप कुकर में अ, वो कर देते हैं, या साथ में आप मटन भी डालते हैं?
और नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी कोई मसाला भी नहीं पड़ा है। मतलब बस ज़ीरा वो क्योंकि पहले भी डालना होता है ज़ीरा छोंक के लिए और तेज पत्ता। बस। इसके बाद बस
अच्छा। हाँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट।
अ, पेस्ट नहीं काट के लहसुन अदरक औ हाँ और प्याज़ हाँ। ये काट के डाल दिया थोड़ा नमक थोड़ा पानी और फ़िर कुकर का ढक्कन लगा दिया। और गैस अ, बनने के हाँ, मेरी एक ये आदत है कि मैं अ, कुकर में सीटी नहीं लगवाता हूँ। बहुत से लोग सीटी से काउंट करते हैं कि इतनी सीटी। अ, मेरा ये है कि किसी भी चीज़ के लिए गैस उसमें बन गई है कुकर में, इसके बाद मैं उसे धीमी आँच पे कर देता हूँ और फ़िर मैं मिनट देखता हूँ कि अच्छा इतने मिनट में है ना? हाँ। <chuckles> तो वो फ़िर कुकर में गैस बन जाती है जब तो इसके बाद मैं करीब 7-8 मिनट उसको वैसे ही धीमी आँच पे रखता हूँ। फ़िर मैं उसको बंद कर देता हूँ और जब गैस निकल जाती है तो अ, ढक्कन खोल के फ़िर उसको थोड़ा-सा मैश कर देता हूँ प्याज़ और लहसुन को उसी में।
हाँ। काट के डालते हैं। अच्छा, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। ठीक है। जी, जी। हाँ। ओह! ये तरीक़ा है। ठीक है, बिल्कुल समझा। जी। हाँ। हाँ। अच्छा। ठीक है।
उसके बाद उसमें आप मटन डालिए, मसाले अपने हिसाब से डालिए और फ़िर पहले आप तेज़ आँच पे भून सकते हैं। लेक़िन बाद में जब मटन अपना पानी छोड़ दे तो आपको धीमी आँच पे देर तक भूनना है आपको।
हुँ। हुँ। ठीक है। समझ आई।
और इसमें आप अ, इसमें आपको पानी अलग से कुछ भी नहीं डालना है।
ओह! तो ये बताइए आप पानी नहीं डालते हैं तो फ़िर अ अ, अक्सर होता तो ये चाहे कोई सब्ज़ी हो कुछ भी हो अ, वो पानी से ही जब भाप बनती है तो फ़िर गलती है। लेक़िन आप तो पानी भी नहीं डालते तो फ़िर वो भाप कैसे बनती है? गलता कैसा है मटन फ़िर?
हाँ। हाँ। नहीं, एक तो अ, इसमें प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा डाला जाता है तो प्याज़ का अपना पानी रहता है। दूसरा उ मटन भी पकते हुए अपना काफ़ी पानी छोड़ता है तो, उस अपने वही छोड़े पानी में वो पकता है। बाद में आपको अलग से इसमें पानी आप डाल देंगे तो वो करी या तरी या ग्रेवी जिसको बहुत लोग बोलते हैं। अ, वैसा होगा लेक़िन इसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो बिना पानी डाले एकदम भुने हुए प्याज़, लहसुन के साथ जो मिल के जो मटन अ, में लिपटा हुआ वो हैं मसालें हाँ। <laughs> वो स्वाद नहीं आएगा।
ठीक है। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल।। हाँ, लिपटवा जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया ये तो काफ़ी तरीक़ा है तो आप उसमें और क्या डालते हैं? अ, मसलन टमाटर अ, या दही, कई लोग होते हैं वो डालते हैं इसको भी। तो आप भी डालते हैं उसके अंदर ये?
नहीं मैं, मैं टमाटर तो एकदम नहीं डालता हूँ। अ, दही कभी-कभार मन करता है तो एक-आध चम्मच डाल दिया तो डाल दिया वरना वो भी नहीं। हाँ और मसाले
अच्छा। अच्छा, बिना ही किसी खटास के बनाते हैं आप। ओह! समझ में आया। जी, जी, जी। काफ़ी अच्छा तरीक़ा लगा, दिलचस्प तरीक़ा है आपका तो। अच्छा ये बताइए ये कितने वक़्त तक आप फ़िर पकाते हैं उसको जब आपने डाल दिया, फ़िर ढक्कन लगा दिया आपने फ़िर आपने कहा कि आप टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं तो कितनी देर तक मतलब कुकर को चढ़ाया रखना होता है?
हाँ, मटन में खटास मुझे कतई नहीं पसंद। <chuckles> तो नहीं, टाइम का अंदाज़ा वहाँ पे लगाता हूँ मैं जहाँ पर कि अ, ढक्कन बंद है, सीटी लगी हुई है और उसके अंदर गैस बन गई, टाइम का अंदाज़ा वहाँ पर है। जब जब एक बार ढक्कन खुल गया, उसके बाद टाइम का अंदाज़ा नहीं है, उसके बाद आपको देख के ही पता चलता है। अ, जब पानी मटन काफ़ी छोड़ देता है, और उसको आप फिर धीमी आँच कर दें और फिर धीमी आँच पे भूनते रहें, धीरे-धीरे आप वो अपना रंग बदलने लगता है, आप सारी मसाले भी डाल चुके होते हैं। धीरे-धीरे, वो पहले हल्का-सा पीला-सा रहेगा, फिर थोड़ा-सा लाल-सा होता जाएगा, फिर थोड़ा भूरे रंग का, लाल और भूरे रंग का मिक्स, वैसा-सा।
अच्छा। हुँ। अच्छा। ओहो! तो, आप मतलब सीटी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ़ ऐसे ही ढक्कन लगा कर के पकाते हैं।
नहीं। हाँ, मतलब मटन डालने के बाद मैं सीटी उसमें नहीं लगाता हूँ, वैसे ही ऊपर से ढक दिया तो ढक दिया वरना, वैसे नहीं।
ओह। जी। काफ़ी अच्छा तरीका है। तो अ, लेकिन ये कितनी देर में बन जाता होगा?
अ, देखिए, ये देर, वही मैंने पहले ही कहा कि ये तसल्ली का काम है, तो फिर भी मतलब डेढ़ 2 घंटे तो बड़े आराम से मान लीजिए।
हाँ। ओह! ओहो! काफ़ी मतलब धीरज धरने वाली डिश है आपकी ये। जी, वाक़ई लग रहा है अगर इतने धीरज से कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तन्मयता के साथ, तो वो ज़ायकेदार बनेगी, काफ़ी अच्छा तरीका है आपका। तो ये बता दीजिए कि मान लीजिए कि अचानक से कोई मेहमान आपके घर आ जाए, और वो आपकी यही पसंदीदा डिश खाने की ए ज़िद कर लें कि, "हमने यही खाना है।" तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका जो तरीका है वो तो काफ़ी वक़्त लेता है लेकिन मेहमानों को जल्दी है। तो फिर क्या फेर-बदल करेंगे आप अपने इस डिश के अंदर? जी।
<laughs> जी, बिल्कु हाँ। <laughs> हाँ। <laughs> हाँ, तो मतलब उसमें दो तीन तरीके हैं, या तो मेहमान से कहूँगा ये कि, "वो खाना है, तो तसल्ली से किसी दिन टाइम लेकर आओ, या कुछ और बना कर दूँ?" <chuckles> या फिर इसमें
<chuckles> अच्छा, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। जी। लेकिन अगर वो बोलें कि, "नहीं, हम न हम तो यही खाने के लिए आए हैं, इतनी दूर से।" फिर क्या कीजिएगा? अब क्या तरीका का है कि जल्दी-जल्दी बन जाए?
हाँ, वो इसी में एक थोड़ा-सा शॉर्टकट है अ, सेम ऐसा टेस्ट तो नहीं आता है लेकिन फिर भी वो तरीका भी मैं कई बार अपना चुका हूँ। कि जब आप कि जब मटन मैं डालता हूँ, उसी वक़्त फिर मटन को भी अ, थोड़ा-सा अ, सीटी लगा के थोड़ी देर मटन पका लेता हूँ उसके बाद, उसमें सीटी लगा के भी फिर से करीब ऐसे 8 7-8 मिनट। और फिर से एक अलग कड़ाही में अ, तेल गर्म करता हूँ और उसमें खड़े मसाले पहले डाल देता हूँ और के बाद जो इधर मटन पका हुआ था प्याज़ और लहसुन में, उसमें से केवल मटन के पीस निकाल के उस कढ़ाही में अ, डाल देता हूँ औ तेल में थोड़ी देर उसको अ, भून लेता हूँ। उसके बाद फिर से जो कुकर में वो प्याज़-लहसुन अ, जो पका हुआ था अ, मैश किया हुआ, वो उसके बाद उस कड़ाही में अ, डाल के और फिर से थोड़ी देर भून लेता हूँ, तो ये जल्दी बन जाता है।
हुँ। बताइए ना। अच्छा। हुँ, हुँ। जी।। जी। ओह! अच्छा। ठीक है। जी। हुँ, हुँ। ये भी देखिए काफ़ी अ, अच्छा तरीका है। तो ये बताइए कि दोनों तरह से जो आप बनाते हैं इस डिश को अ, दोनों के स्वाद में फ़र्क होता है या लगभग वैसा ही लगता है?
<laughs> जी। जी बहुत। फ़र्क होता है और जो पै पहला जो ज़्यादा टाइम वाला तरीका है, वो कहीं ज़्यादा भुना हुआ, ज़्यादा सोंधा-सा, उसमें स्वाद आता है। और ये दूसरा वाला उतना भुना तो नहीं होता है, वो तो ऐसा सोंधा-सा स्वाद लेकिन फिर भी स्वादिष्ट ये भी लगता है।
ओह!। हुँ। अच्छा। जी, ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से आपने बताया काफ़ी ज़ायकेदार ही लगता होगा और ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप खाना बनाने के काफ़ी शौक़ीन लगते हैं। तो आपके घर में कोई ऐसी ऐ व्यंजन है जो आपके घर के अंदर बनाया जाता रहा हो, या कोई क्षेत्रीय ऐसी आपके व्यंजन हो जिसको आपको लगता है कि नहीं अ, ये हमारे ही होता है, ये हमारा सीक्रेट है? तो अ, होता है ना, कई बार की दादी माँ से सीखा है, नानी माँ से सीखा है, पर-दादी भी बनाती थी। ऐसा कोई व्यंजन है? जो आप बता सकते हैं?
<chuckles> <chuckles> अ, जी, बिल्कुल। अ, हमारे क्षेत्र मैं अवध इलाके से आता हूँ और उधर बनता है हमारी तरफ, जिसको हम लोग भौरी बोलते हैं। और इसको बाहर के लोग इस नाम से उतना नहीं जानते, लेकिन अ, जैसे ये पूर्वांचल और बिहार में जिसको लिट्टी बोलते हैं या राजस्थान में जिसको बाटी बोलते हैं, कुछ-कुछ वैसा ही। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा अलग बनता है ये, जैसे अ, बिहार अ, बिहार पूर्वांचल में इसमें वो चने का सत्तू भरते हैं मसाले मिला के। अ, कुछ जगह एकदम ठोस रखते हैं, हमारे तरफ इससे थोड़ा-सा अलग रखते हैं, इसको जो गोल आटे का वो बनाते हैं ना वो इस तरीके से बनाते हैं कि अंदर वो थोड़ा-सा खोखला-सा रहे।
ओह! ठीक है। जी। हुँ। समझ आया। जी, जी। अच्छा। कैसे बनाते हैं? जी। हाँ। ओह! तो ये कैसे बनाते हैं फिर?
वो, सारी कला उसको वो गोल आकार देने में ही है कि वो मतलब आपको एक लोई ऐसे बनाएँ जो अंदर से थोड़ी-सी खोखली रहे लेकिन उसमें कुछ भरा हुआ ना हो।
हाँ। ओह! तो ये तो मतलब एक न निपुणता वाला व्यंजन हो सकता है, कि बनाते रहे तो
बिल्कुल ये बहुत अ, मतलब कौशल वाला काम है और कई लोगों को थोड़ा-सा अच्छा लगता है तो उसमें हल्की-सी चटनी लगा देते हैं अंदर वाले हिस्से में।
जी। तो इसे भुना जाता है, उबाला जाता है या फिर तला जाता है?
हाँ। ये अ, उपलों की आँच पर जिसको हमारे तरफ कंडा बोलते हैं वो जो गोबर वाले अ, बनाए जाते हैं, उनकी आँच पर इसको भूना जाता है, पकाया जाता है।
जी, जी। जी। अच्छा जैसे बाटी और जो अ, लिट्टी होती है उसी प्रकार से बनाया जाता है इसको।
जी, जी।
ठीक है। तो ये तो काफ़ी दिलचस्प चीज़ अ, जानने को मिली है आपसे। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा आपके परिवार के अंदर हुनर रहा हो, जो आपके घर की एक परंपरा-सी बन गया हो? खाने के अंदर हो या मसालों के अंदर हो, जिससे खाने का ज़ायका बढ़ जाता हो और सब आपसे पूछते हो, "कि भई ये ज़ायका कहाँ से आया हम भी ऐसा बनाते हैं लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं बनता।" तो कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा नुस्खा है आपके पास में?
<chuckles> <chuckles> अ, हमारे यहाँ एक चीज़ बनती है जिसको खरीका बोलते हैं, इसमें बेसन को कढ़ाही में मसालों के साथ बहुत देर तक घूँटा जाता है। अ, मतलब बेसन
अच्छा। मसाले क्या होते हैं? मतलब कौन से मसाले डाले जाते हैं उसमें?
मसाले वही खड़े मसाले ही, गरम मसाले जो होते हैं। और तेल तेल में अ, तेल में उनको पहले डाल देते हैं और फिर बेसन का एक थोड़ा गाढ़ा-सा घोल बना के उसमें डाल देते हैं। और बहुत लंबे टाइम तक उसको घूँटते रहते हैं।
ठीक है, जी बिल्कुल, अच्छा फिर? अच्छा। ठीक है। पानी नहीं डालते हैं अ, उसमें तेल में ही भूनते हैं। अच्छा, ठीक है।
और नहीं पानी अलग से नहीं। नहीं अ, वो म बेसन को एक गाढ़ा घोल बना चुके होते हैं।
बस उतना ही पानी, उसके बाद घोंटते वक़्त पानी नहीं डाला जाता है। ठीक है, जी।
हाँ, बस नहीं, कोई नहीं पानी वो गो घोंटते वक़्त, घोंटते-घोंटते वो भुनता भी है, पकता भी है उसी में वो मतलब कोई और करेगा तो उसका हाथ निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। हाँ। तो फिर उसके बाद उसको थालियों में निकाल लेते हैं और अ, पतले-पतले जैसे फ़िंगर चिप्स रहते हैं उस वैसे अस अ, आकार में काट लेते हैं पतले-पतले।
ओह!। अच्छा। फिर क्या करते हैं? ओह!
अब जिनको पत तेल नहीं तेल नहीं पसंद है वो उसको वहीं पर खा सकते हैं चटनी के साथ अ, वरना फिर इसको तेल में तला जाता है। और तेल में तलने के बाद यकीन मानिए कि वो फ़िंगर फ्राइज़ कहीं भी इसके मुक़ाबले नहीं टिकता है, ये इतना बढ़िया लगता है टेस्ट में और एकदम आप इसको तोड़ेंगे तो वो एकदम भीतर से जैसे एकदम खोखला-सा हवा-सी भर जाती है घूँटते-घूँटते उसमें। हाँ।
फिर? अच्छा। ठीक है। हुँ। हाँ। ओह! ये तो बड़ा ही दिलचस्प एक व्यंजन आपने बता दिया सच में अ, नाम भँवरी बोलते हैं इसको आपने जो बताया था।
<laughs> नहीं, नहीं इस इ नहीं, नहीं भँवरी तो वो आटे का जो गोल बनाते हैं उसको बोलते हैं, इस इसको खरीका।
अच्छा और इसको क्या कहते हैं? खरीका, अच्छा, खरीका है। तो इसमें नमक भी डालते हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च वगैरह या बस ऐसे ही ब खड़े मसाले में?
हाँ। हाँ अ, मिर्च वगैरह नहीं, उसी गरम गरम मसाले के साथ ही, जो पीसी हुई लाल मिर्च है, वो रहती है।
अच्छा, मतलब ज़्यादा मसाले इसके अंदर अ, नहीं डाले जाते हैं।
नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं।
ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये खरीका अ, ये बताइए कि जैसे कि लग रहा है, आप पकाने के साथ खाने के भी शौक़ीन होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तभी इतना आपका अ, जो है, ज्ञान भी है और दिलचस्पी भी है। अ, तो चलते-चलते, ये बता दीजिए कि अच्छा खाना पकाने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें क्या होती हैं, जो स्वाद भरदें खाने के अंदर?
जी। <laughs> बिल्कुल। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपका उसमें शौक होना चाहिए, बिना शौक के आप कोई अच्छी छी कोई चीज़ नहीं पका पाएँगे, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, कोई चीज़ बन रही है, तो कैसे बनेगी और शौक होगा, तो आप कल्पना कर पाएँगे कि इसको आप क्या करें तो ये कैसा बनेगी और इसमें आप क्या डाल के, आप इसको और निखार सकते हैं, है ना? तो शौक हो और जो आप सामान ले रहे हैं, वो सामान अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
ओह! बहुत खूब। जी। हुँ। ज़ाहिर-सी बात है। जी। बिल्कुल। और तीसरी?
हाँ, और उसमें फिर अ, मतलब कई बार आप बनाते हुए ये रहता है कि आपके पास ये नहीं है तो भी काम चल जाएगा लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, ये पता हो। और तीसरा कि जिन चीज़ों जिन लोगों को आप खिलाना चाहते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, <chuckles> ये आपको पता हो।
हुँ। जी। हुँ, ये तो बहुत ही खूब बताया आपने। अ, बहुत ही मज़ा आया देखिए और इस तरह आपने जो हमें ज़ायके के सफ़र का आनंद दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी।